Ờ, mình mình thì bản thân mình mình chưa gặp, cái, v tình trạng bị phân biệt đối xử, nhưng, ơ, mình biết là xã hội, ờ, à mọi người, có những người đã từng bị như vậy và họ nó ảnh hưởng rất nhiều đến, a, tâm lý của họ.
Ừm. Ừm, đúng rồi, thực ra thì, ờ, mình cảm thấy là bạn là may mắn á, khi mà bạn chưa chưa có trải qua những cái, ờ, phân biệt đối xử đó. Và có thể là bạn có bị nhưng mà bạn hông nhận ra ấy, tại vì thường nha, mình thấy khi mà tụi mình là những cái người mới đến một chỗ làm thì cũng hay có tình trạng là ma cũ bắt nạt ma mới á, bạn có để ý hông?
À, đúng, đúng, cái đấy thì có, ừm.
Ừm.

Đúng. Mình mình hoàn toàn đồng ý với bạn, bởi vì, ờ, nếu mà bản thân mình luôn luôn bị người khác, à, soi mói áp đặt hay là giao quá nhiều việc, ờ, mình mình sẽ phải ôm đồm nhiều việc, và như thế tất nhiên là năng suất công việc của mình nó sẽ không, ơ nó sẽ bị giảm sút rất là nhiều, và nó có thể bị mà cái, ưm, ờ, năng suất của mình có thể bị đánh giá, ơ, yếu hoặc là như nào đấy cho trong mắt của trong mắt của cấp trên. Nên là mình nghĩ là ừm, ờ, và tinh thần của mình, đến cả tinh thần của mình nữa, không nói gì đâu xa, nhưng mà tinh thần của những người bị phân biệt đối xử người ta sẽ luôn sống trong cảm giác là, ờ, dè chừng. Đúng rồi, người ta lo sợ không biết cái gì mà mình thể hiện ra có thật sự là tốt không, và có thật sự là, ờ, đáp ứng yêu cầu của người khác không? Và mình nghĩ là như thế là rất là áp lực cho cho những người bị phân biệt đối xử và môi trường làm việc, thì điều đấy là cái điều mà, ờ, không nên xảy ra nhất trong một cái môi trường
Ừm. Chính xác. Ừm. Chính xác luôn. Dè chừng, đúng hông? Ừm. Ừm. Đúng rồi, mình hoàn toàn đồng ý với lại những cái suy nghĩ cũng như cái chia sẻ của bạn. Thì thật ra là mình cũng cảm thấy, ừm, ờ, tiếc là vì hai đứa mình đều trải qua những cái cảm xúc, gọi là, không có được tốt bởi vì cái việc mà bị phân biệt đối xử ở nơi công sở. Nhưng mà cũng hay là hai đứa mình đều chia sẻ là tụi mình đã vượt qua như thế nào nè, và những cái cách nào để mà tụi mình có thể ngăn chặn cái điều đó trong tương lai. Thì, ờm, <clicks tongue> mình cũng cảm ơn bạn nhiều nha, vì bạn đã chia sẻ được khá là nhiều điều bổ ích cho mình nè.
Ừm.